امم، <tsk> لأ، بس كان ممكن زي زي زي ما أنتِ قُلتِ يعني حِتّة مثلًا بيبقى حاجات آآ آآ باينة زي ما أنتِ بتقولي مثلًا حد مثلًا ضحِت بأهلها، أو بتقولي باعِت أهلها مثلًا عشانه، فلأ، يعني أ أكيد أنتم عندها مش أهمّ من أهلها يعني.
فأنا حَسّيت ما أنا ما تخيّلتش إن هي ممكن تكون يعني عشان إيه، عشان إيه؟ ده شخص أصلًا يا ريته حتى بيحبِك. <laughs>
بس أيوه، أنتِ ما أنتِ أنتِ معاكِ حق أنتِ قُلتِ في الأول يعني أنتِ الحاجات اللي أنتِ حكيتيها عنها عنها في الأول دي م لأ، يعني حاجة اتقلبت مِيّة وتِمِانين درجة، فين اللي بتقولي مثلًا واحدة كويسة وملتزمة ومبتأذيش و
وأنا بقى بعدها اكتشفت إن الموضوع مش بال مش موضوع مش بال مش بال يعنيِ مش باللِّبس ولا بالصلاة ولا بالحاجات دي لأ، في ناس كتير بتصلِّي ومش عارفة رَبِّنا ومش عارفة يعني إزاي تتقي رّبِّنا، دي واحدة حاولت بعد أكت يعني بقى لها أكتر من سنة بتحاول تكلّمني، أنا اللي هو أنا أصلًا اسمِك إمم.
مش بالظّاهر. آه، آه. إمم. أو ما أنا لسه كنت هاسألِك أنتِ يعني دي دي أصلًا يعني إيه رجعيني لسؤالي في الأول أنتِ آآ ممكن تبقى يعني مثلًا ترجعي تثقي فيها تاني؟ والّا أنتِ خلاص بقى دي كده صفحة واتمحت من حياتِك، ومش هيحصل تاني بقى خلاص، اللي هو مهما تعمل مثلًا كده مش هينفع ت ترجعي تثقي فيها تاني؟
لأ، هي دي بالنسبة لي صفحة م مش اتقفلت، أنا مش عايزة أعرفها أصلًا، لدرجة إن أنا والله باشوفها في الشارع اللي هو ولا كأنّي عارفاكِ ولا عمري هاسلِّم عليكِ وإحنا في مكان.
آه. أ شايفة إن هي ال ال الغلطة اللي هي عملتها دي لأ، دي غلطة كبيرة، يعني هو هو بصراحة أنتِ معاكِ حق، يعني حِتّة اللي هو واحدة تخون الأمانة، وأنتِ تيجي مثلًا تحكي لها على حاجة، تيجي تبدأ مثلًا تهدِّدِك بيها، أو هتروح تحكيها أنتِ ب
وإزاي أنا أكون باورِّيكِ Chat يعني الChat بيني وبينك وأنا عارفة إن هو بيني وبينك، ألاقي حد تالت أصلًا بيقرأه معانا إيه الهبل ده؟ وأنا كنت عارفة إن هو ماشي هو عنده حق يتضايق بالذات إن هي بتحكي لي عن حاجة ومُشكلة هو عملها، وأنا باقول لها أنتِ ما عدتيش تعرفيه ده بني أدم مش كويس، ده بني آدم أصلًا مش مُحترم، فطبيعي هو هيقول لها ما عدتيش تكلّميهم يعني <chuckles> بس أنا أنا أساسًا الكلام بيني وبينك، إحنا صحاب، يعني المفروض بنفضفض لبعض إحنا قافلين على بعض أيًّا كان.
بالضبط. إمم. آه، يعني بالضبط. إمم. امم، طب هي هي هي قولي لي هي إزاي راجعة أصلًا عايزة تكلِّمِك تاني وكده؟ بتعتذِر يعني مثلًا والّا شايفة إنها غلط وغلطت والّا
إن هي شايفة إن عادي إحنا صحاب سنين ودي غلطة مني، فأنتم يعني المفروض ت تعذروني، وهي خاصمت كُلّ صحابنا، يعني هي مش خاصمتني أنا بس، هي خاصمتنا كُلّنا.
هو طب وهي آآ فكِرها فكِرها مثلًا عند في الحِتّة دي إزاي مثلًا ه هترجعوا تثقوا فيها؟ اللي هو عادي كده ت مثلًا تعالوا احكوا لي تاني والّا هأ أيوه.
على حسب. إنه أنا كده كده ما عملتش حاجة، ده كان كلام بس وخلاص إيه المشكلة؟
آه، كان تهديد بس وخلاص، إمم.
فأنا اللي هو فكرة أصلًا هي هي مش قادرة تفهم إن أنا مش مُشكلتي في الهبل اللي أنتِ قُلتيه ده، مُشكلتي في إن إزاي أصلًا تطلَّعي كلامي معاكِ برَّا؟ إيه الهبل ده، أنا أثق في الشخص ده منين هو أصلًا غير مش مَحَلّ ثقة.
إمم، صح.

أيوه إزاي؟ و وإزاي أصلًا ده يعني اللي أنتِ ق قُلتيه ده فعلًا ليكِ حَق تتصدمي يعني فعلًا إيه ده؟! يعني أنتم بعد الثقة دي كُلّها وأنتِ زي ما بتقولي فجأة كده!
ف هو في يوم وليلة هو قال لها: "أنا ما عُدتش عايزِك تعرفي اصحابِك." لأ هو بم بقى له ب هو أصلًا بيكره صح يعني بيكرهنا علشان إحنا دايمًا نقول لها ابعدي عنّه هو شخص مش كويس. وهو فعلًا شخص مش كويس اللي هو بيكلّم بنات كتير عليها، بيخونها معاهم، بي بيفضل يعاملها وِحِش جدًا، ممكن يشتمها، ممكن يزعّق لها، اللي هو مُعاملة غير آدَميّة بالنسبة لي.
آه. إمم. إمم. هو أنتم كنتوا بتنصحوها عادي، أنتم أنتم بتنصحوها ف بس هو بقى واخدها بقى ال العكس آه. آه.
فهو عارف هو كان شاف هو بقى إزاي إحنا ننصحها؟ هو شاف الكلام بقى، هو معاه أصلًا الواتساب بتاعها، ومعاه الفيسبوك بتاعها ومعاه الماسنجر، شايف كل كلامنا. ودي أصلًا كارثة تانية. بالضبط.
أوه! اللي هو شايف أصلًا كل حاجة. آه بالضبط. اللي هو إن هو ي أصلًا واخد معاه بيعرف يشوف الرسايل دي كُلّها أصلًا وبتاع يعني مش شرط ده مش محتاج إن أنتِ تحكي له، ما هو شايف كل حاجة. بالضبط. يعني أنتِ ممكن تحكي لها حاجة أنتِ مأمِّناها عليها.
دي بالنسبة لي إنتهاك خصوصيات أصلًا. بالضبط. وإنتهاك خصوصيات. فكلِّمت صاحبتي دي، أول حاجة صاحبتي دي كانت س هي قريّبة منّي جدًا وقالت لها: "أنا الشخص ده عارف عنّي كل حاجة وأخِد اسكرينات لكلامِك عن حماتِك واعرفي إن هو هيكلّم جوزِك يقول لها يقول له." اللي هو إيه الهبل ده؟! هي أصلًا البنت كانت في حالة بَشِعَة، واللي هو إيه ال بالضبط. وبالذات إن الشخص ده أصلًا عشان إحنا كُلّنا في سِن بعض فعارف إجوازاتنا أكيد يعني. بعدها لقيتها بت
آه. أكيد طبعًا. آه. فهو عارف ال ي إن هو فعلًا هيعرف يعني مثلًا ال هي هيعرف يوصل لحَمَاتها فعلًا، يعرف يقول لها فعلًا آه. مش تهديد عادي آه. آه.
بالضبط. مش تهديد for free، يعني مش تهديد كده يعني. بالضبط. ولقيتها برضه مكلِّماني، بعدها هي قطعت معانا، وبقى جِه دوري بقى. <laughs> فلقيتها بتكل واخدانا بالدور حرفيًا. لقيتها بتقول لي هي قبلها بيوم كانت عندي في البيت، يعني درجة القُرب إن هي كانت عندي في البيت، وسهرانة معايا وباباها جِه أخدها من عندي بالليل وعادي جدًا. وقعدنا بقى نعمل في كيكة ونهزّر ونضح
إيه ده؟ <laughs> آه. اللي هو اللي هو م اللي هو ما فيش ما فيش أي ح أي حاجة تبيّن إن هي مثلًا ممكن تقلب والّا تعمل حاجة.
فيش